Oo naman, kumakain naman ako. Ikaw ba, kumain ka na?
Wow! Oo, kakatapos ko lang din. Siyempre hindi tayo magpapahuli diyan. <laughs>
Eh, ano ba namang atin diyan? Ano bang pwede nating pag-usapan ngayong gabi? Baka meron kang tsismis or gustong tsikahan, ganyan.
Kain. Oo, ito, ah, mai-share ko lang. Ah, ito kasi ang daming natira kaninang pagkain dito sa bahay. Tapos hindi ko alam kung saan ko ilalagay, buti nalang may ref. talaga ngayong kapanahunan na ito. <laughs> Oo, lagay, lagay lang sa ref.
Mm. Mm. Ay, totoo yan. Lalo na ang init ng panahon ngayon, ang bilis masira ng pagkain.
Mm. Ay nga nasasayang, eh, 'no?
Kaya laking ano ko din ng naiinis na nga ako nung nakaraan nagluto kami ng
Oo. Mm.
ng ano 'to, sopas. Napanis, eh, yan ang craving ko hindin hindi pa sy parang ano, wala pang ilang oras. Gawa nga ng sobrang init ng panahon, napanis siya. May plano pa naman akong ilagay sa ref. Kaya nga, eh.
Aw! Sayang naman! Panis agad. Sayang naman 'no? Mm, hindi na ano, hindi naagapan. Sayang naman, mahal pa naman ng mga bilihin ngayon kahit pang rekado diyan, ginto na. Oo.
Oo. Totoo, totoo. Kaya nga nagalit ako no'n sab nagsisisihan, kung sino yung dapat naglagay sa ref
Mm. Lagay sa ref? Tama naman nga. Pag kasi ano na, eh, wala na spoiled na. Magsisisi ka talaga, malala. <chuckles> So ano, ah, anong masasabi mo pag halimbawa, ah, may mga nag-aaksaya ng mga pagkain?
Totoo. Totoo ang hirap niya.